なんか私が、あの、海外に住んでるんですけど、一時帰国に、この間、4か月程帰ったんですよ。
ええ、ええ。 ああああ、はい。
で、その時に、私の高校の時の友達と、たまたま再会して、その子が今なんか、ゴーヤの農家をやってるってゆってて、はい。で、なんかその話してて、なんか、「ゴーヤ、もそもうそろそろ、う植えるんだよね」みたいな事ゆってて、で、なんか「苗が余っちゃったから、なんか使わない？」みたいな事ゆって、うちにおい置きに来てくれたんですよ。
ええええ。 え、ええ？あ。ええええ。 ああ、うんうん。 あら！あ、あれ あ！あれも苗から、始めるんですね？はい。うんうん。
そうなんですよ。でも、そこにもうちっちゃい、なんか、なぎょゴーヤが付いてて、「可愛い！」とかゆって。そう。
あら！<laughs> あ、見て楽しいっていいですね、それ。
そうなんです。すんごい可愛いんですよ、ちっちゃいゴーヤ。そう、で、それを、「じゃあ、植えよう」ってゆって、ゴーヤなんかう植えた事もないし、そんな、なんだったら、そんな食べたことないんですけど、<laughs> でも、せっかくいたそうなんです。せっかく頂いたからっていって、それこそこう、2階のベランダに向けて、こう一番下の、1階のね、ところに植えたんですけど、2階のベランダに向けて、こう、なんですか、ネットみたいなの張ってはい、それにこう這うようにはい、つく
なんかペットみたい、うん。 ええ。 <laughs> あ、でも、出来てしまった以上ね、うんうん。 ええ。 え。 ああ、伸びますね。ええええ。 あ、ね、でも、どうでした？あのうん、この成長のスピードってどうでした？
いや、凄かったです。すさまじかった。はい、私、ろくがつの後半ぐらいまでいたんですけど、なんかもう、森になってましたね、実家が。
あ、ええ。あ！そうなんです、ええ。 ええええ。 あ、凄い。あ、でもゴーヤもなってました？こう、こううん。
はい。 そうですね。なんかゴーヤは、でもちょっと手間が掛かるなって思ったのは、その、雌しべと雄しべがあって、あの、雌しべの方の、あの、お花の後ろっかわ？お花の付け根のところから、ちょっと、ちっちゃいゴーヤになってるんですよ。
うん。 はい。 はい。